สวัสดีครับ มีปัญหาชีวิตอยากจะมา ส ปรึกษานิดหนึ่ง จริง ๆ ก็แบบ อืม แนวขอบ่นไปด้วย คือว่าตัวเราเองอะเป็นคนที่ค่อนข้างติด Social ติดมือถือแหละว่าง่าย ๆ ทีเนี้ยอะครับ พอมันติดมือถือแล้วอะ มันทำให้กลายเป็นว่าเวลาเราไถ่แต่ละทีเนี่ยค่อนข้างจะใช้เวลากับมันเยอะ แล้วยิ่งโดยเฉพาะเวลาก่อนนอนอะครับ มันไถไปปุ๊บ พอเราหลับตานอน เรารู้สึกว่าตาเราล้าแล้ว มันไม่ไหวแล้ว แต่พอเราจะนอนเนี่ย มันกลับกลายเป็นว่า บางทีก็นอนไม่หลับ มันทำให้นอนยากไปด้วย เลยทำให้กลายเป็นว่าเราอะติดมือถือ ทัง ยังไงก็ อยากจะเลิก ๆ แต่พอทำไปสักระยะหนึ่ง ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้อะ มันก็ยังต้องเอามือถือมาจับทุกครั้งที่มีเวลาว่าง มาไถดูอะไรนู่นนี่ก่อนนอน อาจจะไม่ใช่เป็นข่าวสาร อาจจะเป็นแบบตลกเล็ก ๆ น้อย ๆ อะไรอย่างเงี้ย ก่อนนอน มันก็เลยกลายเป็นว่า พอเราทำแบบเนี้ยติดเป็นนิสัย ทำให้เราอะ
อือฮึ ค่ะ อืม อืม อือฮึ อือฮึ อืม ค่ะ
วางโทรศัพท์ก่อนนอนไม่ได้สักที ทีเนี้ยครับเลยอยากจะมาขอคำแนะนำนิดหนึ่งว่า เราจะทำยังไงได้บ้าง ที่อาจจะเป็นวิธีเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือเป็นการแนะนำเล็ก ๆ น้อย ๆ อะครับว่า "เออ หยุดพักโทรศัพท์ก่อนไหม ตอนเนี้ยหาอย่างอื่นทำก่อนไหม?" อะไรแบบเนี้ยครับ
อือฮึ อือฮึ อืม ค่ะ ก็เข้าใจเลยนะคะว่า อ่า ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะว่า อ่า การที่ได้ดูโทรศัพท์ก่อนนอนเนี่ย ก็เป็นเหมือนแบบว่าการ อ่า ช่วยผ่อนคลายความเครียดที่มีมาตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจับ อ่า ทำงานหรือว่ากะ เรียน อะไรเงี้ยนะคะ ก็หลาย ๆ คนก็จะชอบ อ่า เหมือนแบบผ่อนคลายโดยการดูรายการตลก ๆ หรือดูอะไรก็ตามที่ทำให้ ฟังเพลง อะไรแบบเนี้ยเนาะ ที่ทำให้ อ่า เรารู้สึกว่า เออ มันช่วยในการผ่อนคลาย ทีนี้ก็แน่นอนเลย ใช่ไหมคะ ถ้าเราแบบ พอดูโทรศัพท์ตอนกลางคืนก่อนนอนเนี่ย แล้วมันก็จะแบบค่อนข้างมีผลต่อการนอนของเรา เนื่องจากว่า อ่า กว่าเราจะหยุด ใช่ไหม เราอาจจะดู เราเริ่มต้นแค่ 1 รายการ 1- อ่า 1 วิธี เขาเรียกว่าไร Shorts เล็ก ๆ สั้น ๆ แต่ว่ามันก็เหมือนแบบ <laughs> ว่า ไปเรื่อย ๆ แล้วก็ไม่สามารถที่จะหยุดได้ อย่างงี้ ใช่ไหมคะ ก็ ค่ะ ก็ ก็เข้าใจเลยทีเดียว ก็อยากจะแนะนำอย่างเงี้ยนะคะ จะเป็นไปได้ไหม ถ้าเราลองเหมือนแบบว่าตั้ง ตั้งเวลาให้กับตัวเองว่า อย่างเช่น อ่า ก่อนนอนเราจะดูโทรศัพท์เพื่อคลายเครียด อ่า แต่ว่าด้วย ด้วยความที่ เอ่อ ก็ไม่อยากให้หักดิบไปเลย แบบเคยดูแล้วก็อยู่ ๆ ก็ไม่ดู ใช่ไหมคะ ก็ลองมาทำเป็นเหมือนแบบว่าตั้งเวลาไว้ว่า เราจะดูโทรศัพท์เนี่ย จะ จะดูรายการตลก จะดูหนังฟังเพลงสั้น ๆ เนี่ย ขอสัก อ่า ตั้งไว้สักประมาณ อ่า 20-30 นาที อะไรแบบเนี้ยค่ะ ก็คือตั้งนาฬิกาปลุกไว้ แล้วก็พอถึงเวลาปุ๊บ ก็ให้เรานำโทรศัพท์เนี่ยนะคะ อ่า เปลี่ยนที่วางอะค่ะ แทนที่จะวางไว้ที่แบบ อ่า ข้างหัวนอน ใช่ไหมคะ ซึ่งแบบหยิบจับง่าย ก็อาจจะเปลี่ยนที่ให้มัน อ่า ไปอยู่ไกลนิดหนึ่ง อะไรแบบเนี้ยค่ะ ไม่ทราบว่าเคยลองทำบ้างไหมคะ?
อืม ครับ ครับ อะฮะ ใช่ อะฮะ ครับ ใช่ ๆ ใช่ครับ อื้อฮือ ครับ อืม ครับ อะฮะ อืม ยังไม่เคยลองเลยครับ เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาวางโทรศัพท์ ไอ้ตัวแท่นชาร์จ ของมันเนี่ยก็จะอยู่ใกล้กับหัวนอนของเรา เราก็จะเอื้อมไปจับถึงอยู่
อือฮึ
ใช่ เพราะว่าก็จะตั้ง ปลุกไว้ด้วย แต่ว่าเวลาตั้งปลุกเนี่ยมัน ก็ ปลุกแล้วก็ไปกดปิด แล้วก็ขอนอนต่ออีกแป๊บหนึ่ง อะไรแบบนั้น ใช่ มัน ซึ่งไอ้การติดโทรศัพท์อะครับ ผมเลยคิดในส่วนตัวของผมเองอะว่า มันอาจจะมีผลกระทบต่อการนอน แล้วก็การตื่นนอนในช่วงเช้า ในช่วงที่ผมตื่นมา บางทีมันเหมือนกับเรานอนไม่เต็มที่ นอนไม่เต็มอิ่มมา แบบเนี้ยครับ ใช่
อือฮึ <chuckles> อือ ค่ะ ๆ อืม อ อืม ค่ะ ก็แน่นอนค่ะ เพราะว่า อ่า แสงจากหน้าจอโทรศัพท์ก็มีส่วนมาก ๆ อะนะคะ ที่ทำให้ได้ ให้ อ่า มีผลต่อการนอนหลับของเรา ทำให้เรานอนหลับไม่เต็มอิ่ม แล้วก็มีผลต่อดวงตาใช่ ไหมคะ แล้วยิ่งถ้าบางท่านแบบ อ่า เหมือนปิดไฟทั้งหมดเลย แต่เปิดไว้แค่หน้าจอโทรศัพท์ ซึ่งมันก็อาจจะแบบทำให้แสงโทรศัพท์นั้นมีผลกระทบต่อ อ่า สายตาของเรา แล้วก็การนอนหลับอย่างแน่นอน ทีนี้ก็ เนี่ยค่ะ นอก นอกเหนือจาก อ่า คำแนะนำที่ให้ไปเบื้องต้นเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะ ก็อาจจะเหมือนแบบว่า เริ่ม เริ่มต้นจากตรงนั้นก่อน ตั้ง ตั้งเวลาให้ตัวเองว่า เออ 30 นาทีเวลาหน้าจอ หลังจากนั้นอาจจะมีการเหมือนแบบว่าตั้งเวลาปิดหน้าจอด้วย พอ พอตั้งนาฬิกาปลุกไว้ 30 นาทีครบแล้ว ทีนี้ ไอ้ ในส่วนของโทรศัพท์เองก็อาจจะตั้งปิด อ่า หน้าจอเขาะ S Screen time อะค่ะว่า อืม พอครบ 30 นาทีปุ๊บ ก็ปิด เลยนะ ห้ามเปิด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วด้วย อ่า รวมถึงการ เนี่ยแหละค่ะ เปลี่ยน เปลี่ยนที่ ที่วางให้ บ ไกลเกินเอื้อมนิดหนึ่ง แม้แต่ อ่า ช่วยในเรื่องของการตื่นนอนด้วยนะคะ อย่างเช่น ถ้ามันใกล้มือเราเกินไป เราอาจจะแบบ พอนาฬิกาปลุก ตั้ง เอ่อ เตือนเราแล้วว่า ให้ตื่นนอนเนี่ย พอมันใกล้ อ มือเรามาก เราก็จะแบบสามารถปิดได้โดยเร็วใช่ไหมคะ ก็ให้มันไกลเกินเอื้อมนิดหนึ่ง ทีนี้ อืม นอกเหนือจากนี้ก็ อ่า อยากจะแนะนำลองหา อ่า กิจกรรมอย่างอื่นเสริมก่อนนอนที่เป็นกิจกรรมง่าย ๆ สบาย ๆ สามารถผ่อนคลายเราได้นะคะ อ่า อย่างเช่น การแบบ อืม ฟังเพลง เปิดเพลงช้า ๆ เพลงที่แบบ อืม เบา ๆ ช่วยให้คลายเครียดได้ แล้วก็อาจจะระหว่างฟังเพลงก็อาจจะมีหนังสือ อ่า ที่ชอบ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ่านควบคู่ไปด้วย เพราะว่า อ่า การอ่านหนังสือเนี่ยก็จะทำ ชั่วะ ช่วยให้เราผ่อนคลาย แล้วก็ทำให้เราง่วง ง่วงนอนง่ายอะนะคะ ล แล้วควบคู่กับการฟังเพลงไปด้วย ก็ อ่า อาจจะ ช่วยทำให้คุณสามารถแบบ อ่า ลดปริมาณการใช้โทรศัพท์ก่อนนอน แล้วก็สามารถช่วยให้คุณ อ่า นอนหลับได้ดีขึ้นด้วยอะค่ะ
อืม ใช่ครับ อือฮึ ครับ ครับ อา อืม ครับ ครับ อือ อือฮึ ครับ อืม อะฮะ อืม เรื่องการหาหนังสือ หรืออะไรพวกนี้มาอ่าน ผมคิดว่า น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดสำหรับผม แตะ ข่ะ แต่การเปิดเพลง หรือเปิดเสียงคลอเบา ๆ ด้วย อันนี้เดี๋ยวผมอาจจะต้องลองเอาไปปรับ เพราะว่าจริง ๆ เคยคิดครับว่า เออ อยากจะหาเปิดเพลงพวกเนี้ยกล่อมนอน มันน่าจะช่วยให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้น หลับสบายขึ้น อันนี้ แต่ก็ยังไม่เคยทำเลยนะครับ กับ แล้ว โอ้โฮ! พอมาได้คำแนะนำว่า เราต้อง อาจจะต้องลองหาหนังสือ หรืออะไรพวกเนี้ยมาอ่าน จริง ๆ หนังสืออะ ยกเว้นหนัง ส ผมคิดว่านะในส่วนตัวผมเอง ถ้าไม่ใช่หนังสือเรียน ทุกอย่างน่าจะไม่ทำให้หลับ แต่ถ้าเป็นหนังสือเรียนปุ๊บ หลับแน่นอน <chuckles> ใช่ <chuckles> ใช่ แต่ว่าเดี๋ยวตรงเนี้ยครับ ใช่ เดี๋ยวอาจจะต้องลองหานิยาย ลองหาวอะไรพวกนี้ที่มันอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป อะไรพวกนี้ ล มาลองอ่านดูด้วย ผมคิดว่า น่าจะ โอ้! น่าจะช่วยได้เยอะพอสมควรเลยครับ วิธีนี้นะ น่าจะเป็นวิธีที่ดีมาก ๆ เลย แล้วอย่างเงี้ยอะครับผม ผมจะทำยังไงได้บ้าง? อย่างเช่นว่า อืม ถ้าอ่านแล้ว จริง ๆ แบบอ่านไปแล้ว เปิดเพลงแล้ว แต่มันก็ยังไม่วายที่ใจมันยังคิดไปถึงโทรศัพท์ ฉ ฉือ แบบอยากจะไปขอจับดู อันเนี้ย บ พอจะมีวิธีแนะนำผมได้บ้างไหม? ว่า "เฮ้ย! แก พอได้แล้วแก" อะไรอย่างเงี้ยครับ <chuckles>
อือฮึ อือฮึ อือฮึ อือฮึ ค่ะ ค่ะ <chuckles> ก็ ค่ะ ก็ลอง ๆ ดู <chuckles> ค่ะ ค่ะ ค่ะ อือฮึ <chuckles> <chuckles> ค่ะ <chuckles> น่ารักมากเลย อยากจะไปขอจับโทรศัพท์ใช่ไหม คะ <chuckles> ในกรณีนี้ก็ ก็ลอง เขาเรียกว่าไร อ่า ลองถามตัวเองดูก่อนว่า แบบ "เอ๊ะ เราต้องการที่จะไป ไปดูโทรศัพท์เนี่ย เข้าไป ใกล้ โทรศัพท์ก่อนนอนเนี่ย เอ๊ะ เรา เราต้องการอะไร? เรา เราเบื่อ เราเครียด หรือว่าเราแบบต้องการที่จะตามข่าว เอ่อ สาเหตุหลัก ๆ คืออะไร? หรือว่าเรายังคุยกับเพื่อนไม่เสร็จ หรือมีอะไร" อย่างเงี้ยค่ะ ก็ ก็คือก่อนที่ อ่า เขาเรียกว่าไร เหมือนก่อนที่จะเข้านอนน่ะค่ะ อาจจะให้เวลากับตัวเองตอนเนี้ยแหละค่ะดูว่า "เอ๊ะ วันนี้เรา เราต้องการอะไร? ตอนนี้เราแบบ อืม วันนี้ทั้งวันเรายังไม่ได้ดูข่าวเลย" ก็ให้เวลาสัก 30 นาที อย่างที่บอกว่า เออ แล้วก็ดูตาม ตามข่าวเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือว่ายังไม่ได้ตอบข้อความใคร ก็ อ่า พยายาม ตอบก่อนนอน อะไรแบบเนี้ยนะคะ ใน ในกรณีที่ อืม มันอยากจับโทรศัพท์ ก็คือในเรื่องที่แบบช่วยให้เปลี่ยนที่ เปลี่ยนที่วางอะค่ะ หรือไม่ก็ ถ้ามันอยู่ในห้องแล้วแบบมัน มันทำให้เรายังมองเห็นอยู่แล้วเรารู้สึกว่า "โอ๊ย! หักห้ามใจไม่ได้เลยจริง ๆ" ก็อาจจะ แบบว่า ก็อาจจะแบบว่า เออ เปลี่ยนแบบ พอตอบข้อความอะไรเสร็จหมดเรียบร้อย ดูข่าวอะไรเรียบร้อยแล้ว ก็อาจจะวางโทรศัพท์ไว้ข้างนอกห้องเลยอะค่ะ ถ้าเป็นไปได้ อันนี้หลังจากที่ ที่พยายาม 1 2 3 4 แล้ว แล้วแบบ อืม ก็ยังแบบยัง ยัง ยังจะจับโทรศัพท์อยู่ แล้วรู้สึกว่า มันมีผลกระทบต่อการนอน อะไรแบบเนี้ยนะคะ ก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นแบบวางไว้ไกลเลย ก็คือนอกห้อง แล้วก็หาวิธีโดยการตั้งนาฬิกาปลุกแทน หรือว่าเป็น อ่า นาฬิกาข้อมือที่แบบสามารถปลุกให้คุณตื่นตอนเช้าได้ อะไรแบบเนี้ยค่ะ ก็เพื่อที่จะเหมือนแบบลดการ อ่า ลดการมองเห็น แล้วก็ทำให้คุณรู้สึก "อืม เอ๊ มีใครส่งข้อความมา?" หรือว่าข้อความเสียงดังขึ้น แล้วก็อดใจไม่ได้ที่แบบ โอ้โฮ จะต้องไปดูใครส่งข้อความมานะ อะไรแบบเนี้ยค่ะ เอ่อ ก็ ก็อยากจะลองแนะนำแบบนี้ดู ให้ ให้เหมือนพยายามตั้ง ตั้งเวลาว่า แบบวันนี้ อืม เรา เราต้องทำอะไรบ้าง? เรา ล เรายังไม่ได้ตอบข้อความใคร? เรา อ่า อ ยังไม่ได้ติดตามข่าวสาร เราก็ให้เวลาตัวเองสัก 30 นาทีในการ อ่า ดูข่าวสารพวกนี้ก่อนนอนน่ะค่ะ พอดูเสร็จปุ๊บ ก็วางโทรศัพท์ไว้ข้างนอกห้องนอน แบบนี้ไม่ทราบว่า พอจะเป็นไปได้ไหมคะ? พอจะลองทำได้ไหมคะ?
<chuckles> ใช่ อื้อฮือ อือ อืม ครับ อืม ครับ <chuckles> อืม! ครับผม อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับผม อาจจะต้องลองไปปรับใช้ดู จริง ๆ ยังไม่เคย เอาจริง ๆ แล้วครับไม่เคยวางไกลตัวเลย หมายถึงว่า วางไว้ในส่วนที่เราสามารถเอื้อมถึงได้ตลอด เวลาก่อนนอนน่ะครับ มันเลยอาจจะเป็น 1 เหตุผลที่ เออ เราก็ยังตัดใจกับมันไม่ได้สักที เวลาที่มันมี อาจจะเป็นแจ้งเตือนจากแอปนู้นแอปนี้ที่เราเข้าไปดู ไม่ใช่แจ้งเตือนแบบคุยกับเพื่อนหรืออะไรพวกเนี้ยอะครับ มันก็เลยแบบ "อุ๊ย แจ้งเตือนมาเหรอ? อะ ขอกดเข้าไปดูหน่อย" แบบเนี้ย มันก็จะชอบเป็นแบบนี้ ใช่แต่ว่าวิธี วิธีที่แนะนำมาเนี่ย เดี๋ยวอาจจะต้องค่อย ๆ ปรับ ผมอาจจะต้องเอามาปรับใช้แล้วค่อย ๆ ทำ ค่อย ๆ ทำ แต่ว่าในส่วนของตัวที่เปิดเพลงเนี่ยครับ เปิดเพลงคลอเบา ๆ อาจจะเป็นแบบเสียงแค่เป็นเพลงทำนอง แล้วก็หาหนังสือมาอ่าน อะไรพวกนี้ ผมคิดว่า อันเนี้ยน่าจะทำได้เลย แล้วเป็นวิธีที่น่าจะเวิร์กกับผมมาก ๆ ใช่
อือฮึ อือฮึ ค่ะ อือ อือฮึ อืม ค่ะ อือฮึ อืม เข้าใจ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อ อืม ก็ ก็ลอง ลองดูนะคะ ลองจากแบบ อ่า ปรับที ลดทีละเล็กละน้อยก่อนอะค่ะ อาจจะ อะ ยังไม่ถึงขั้นที่แบบจะต้อง เอาไป เอาโทรศัพท์วางไว้ข้างนอกห้องเลย แต่ว่าถ้าหากคุณลอง ลองเริ่มจัด อ่า ระบบ 1 2 3 4 โดยการที่ 1 อา ให้เวลาตัวเอง 30 นาทีในการใช้โทรศัพท์ก่อนนอน แล้วก็อาจจะ เอิ่ด ปรับสภาพแวดล้อม มี อ่า เขาเรียกว่าไร มีเปิดเพลงเบา ๆ อ่านหนังสือเล็ก ๆ ไปด้วยเนี่ย ก็อาจจะช่วยได้เยอะอะนะคะ ก็ ก็ ลองดูนะคะ
ครับ ครับผม ได้ครับ จะเอาวิธีเนี้ยมาลองปรับใช้ ซึ่งคิดว่า น่าจะทำได้ย่ะ มาก มากที่สุดแล้ว ส น่าย ง่ายที่สุดแล้ว ผมคิดว่า เพลงน่าจะเป็นส่วนช่วย เพราะว่า ผ ตัวผมเองก็ชอบฟังเพลงอยู่แล้ว น่าจะเป็นส่วนช่วยในการที่จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลาย แล้วก็มีความรีแลกซ์ก่อนที่จะเข้านอนได้เยอะ อืม วัน น ครับ
<chuckles> อือ ค่ะ อะฮะ อือฮึ อือ อือ ค่ะ แล้วอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะ อยากจะแนะนำเรื่องการปิด เหมือนปิดเสียงอะนะคะ พวกปิดเสียงเตือน หรือ notification แจ้งเตือนต่าง ๆ ก็อาจจะช่วยได้ด้วยอะค่ะ
อา โอเค เดี๋ยวผมจะลองเอาไปทำดูนะครับ วันนี้ได้คำแนะนำที่ดีมาก ๆ เลย ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับสำหรับวันนี้
ค่ะ ค่ะ ยินดีค่ะ สวัสดีค่ะ
ครับ